Thì tất nhiên là có rồi. Từ khi có công nghệ thì, ờ, mình thấy cái gì trong cuộc sống ngày nay của mình đều cũng tiện hết. Mới 10 năm trước ở Việt Nam đây nè, ở Việt Nam thì 10 năm trước mình còn, ờ, <tsk> chưa có điện thoại thông minh, đi du lịch mình còn phải mua cái bản đồ, <chuckles> coi cái bản đồ nè, đặt xe cũng phải gọi số điện thoại kiếm xe, xe ôm, nói chung cũng hài lắm, giờ đi tiện lắm.
Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Đúng rồi, ừm. Ừm, hiểu. Ừm, ừm. Đúng, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Thì mình thấy á, là có một số thay đổi lớn nhất á, mà cái công nghệ nó mang đến cho cuộc sống của mình á, giống như bạn nói điện thoại, đúng hông? Giống như có internet nè. Thì từ cái ngày mà mình từ cái nài mà mình có internet thì mình có thể cập nhật được mọi thứ xảy ra, giống như mình có thể biết được mọi chuyện xảy ra trên toàn thế giới luôn, chứ hông có riêng gì Việt Nam nữa, đúng hông?
Ừm. Ừm. À, vâng, đúng rồi. À, ụ, vâng, ừm. Đúng rồi, đấy, đấy, thật sự luôn. Hiểu như, nhiều khi có cũng nhờ có internet mà mình, ờ, cũng có thể cập nhật thông tin, không bị, ờ, lạc loài, không bị tối cổ, kiểu vậy. Ừm, với
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Thì mình thấy là ngoại trừ nó giúp ích cho mình trong cái việc giống như có thể kiếm đường nè, như Google Maps thì nó cũng có thể giúp ích cho mình bằng việc mua mua sắm trên online nè. Bạn có hay mua sắm trên online hông?
À, vâng. Ừm, có chứ bạn, thực sự luôn. Mình cũng có đặt đồ Shopee nè, cũng đôi khi cũng có đặt hàng từ Amazon chuyển về, đôi khi thôi. Nói chung nói chung là nhờ có công nghệ nó kết nối với nhau nhiều lắm. Với lại, ờ, mình nếu vậy với lại, bạn có nghĩ như mình hông? Bạn có nhớ hồi dịch COVID-19 hông bạn? Hồi thồ hồi đấy là mình, ờ, học tập, làm học online nè, mình làm online nè, kiểu như, công cụ Google Meet, Zoom nè, rồi Teams Micro đấy, nó tiện lắm.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm, sao? Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Hiểu, hiểu, ừm. Thì, ờ, thì thì đúng nha. Thì mình thấy cái hồi COVID á, thì do là bị b dịch bệnh hoành hành nên mình phải ở nhà cách ly, đúng hông? Thì cái việc duy nhất mà vì thì cái việc duy nhất mà mình có thể sử dụng được là chỉ có thể sử dụng internet đặng có thể kết nối với bạn bè xung quanh thôi, thì cái đó cũng là một trong những cái, ơ, công nghệ hay là cái phương tiện để mình có thể kết nối với người ngoài trong cái khoảng cách ly, đúng hông? Nó rất là tiện luôn, khỏi cần ra khỏi nhà mà mình cũng có thể sử dụng được ha.
Ừm, vâng. Đúng vậy. Ừm, vâng. Ừm, à. Ừm, vâng. Ừm. Vâng, đúng rồi. <chuckles> Ừm, vâng, đấy, đấy, đúng rồi đấy. Thì nói chung là cũng hên lúc đấy, ờ, cũng có mấy cái phần mềm đấy rồi chứ dịch mà xảy ra mấy năm trước đi nữa thì mình cũng, ờ, <chuckles> chả biết như thế nào.
Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. Thì mình thấy á, thì, ờ, sử dụng điện thoại với mạng xã hội là nó gần như là một cái phần không thể thiếu trong cái mối quan hệ giống như bạn bè của mình, đúng hông? Tại vì gần đây là coi như là ngày nào mà hổng có mạng xã hội là chịu đâu có nổi đâu, đúng hông?
Vâng. Ừm. Đúng. Đúng, đúng rồi.

Được, ờ đúng rồi đấy, kiểu như, thực kiểu như giờ ngày nay nhiều người không thể rời điện thoại quá vài vài phút ấy, ờ, đọc tin tức, làm việc, đi học tập, giải trí rồi cũng sử dụng thông qua thiết bị công nghệ. Và với lại, à đúng rồi, kiểu như, nếu mà gặp trục trặc kỹ thuật ấy, gần như không làm gì được luôn, bởi email hoặc online, mình lưu tài liệu được cũng phụ thuộc vào mạng và thiết bị mà. Đấy.
Ừm. Ừm, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi. Nếu nếu mà ừm, sao sao? Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Thế là nếu mà cái này tui nói hổng lầm á thì mình có một cái mình mình nghĩ cái này nó rất là mắc cười ha, mình hay nói với mấy người bạn của mình á là hồi đó bố mẹ mình á, kiểu, giống như, đâu có bao giờ đi toilet mà xách điện thoại hay là iPad vô đó ngồi cả tiếng đồng hồ đâu, đúng hông? Mà tới cái thế hệ của tụi mình là bạn mà hông biết bạn bạn có bạn vậy hông? Chứ mình thấy là có nhiều trường hợp nó trên TikTok, nhiều khi á nó hay để mấy cái video mà có mấy đứa nó vô trong nhà vệ sinh nó cầm điện thoại nó ngồi cả tiếng luôn là mình thấy là cái đó hơi bị mật đúng hông? Đúng rồi, nhưng mà có nha, nhưng mà có người làm như vậy nha, chứ hông phải là hông có. Nên mình nghĩ á là cái công nghệ nó cũng làm cho cái cuộc sống của mình nó ngày càng, kiểu, giống như, giống như, bạn nói là hông có điện thoại là chịu không nổi, đúng hông? Mặc dù có 10 phút thôi. Ừ, đó, thấy hông? Đi toilet 10 phút ra mình có thể sử dụng điện thoại được, nhưng mà hông, nó vẫn thích xách cái điện thoại vô trong đó nó ngồi cho đã vậy đó. Ừm.
À. Vâng. Vâng. Ồ. <chuckles> Có. Ô, thôi, thôi, thôi, thôi, gớm, gớm lắm! <chuckles> Đúng rồi. Ờ. Đúng, đúng rồi, đấy, đấy. Vâng. Ừm, vâng. Đúng rồi, kiểu như giờ nhiều người người ta mất dần cái kỹ năng sống thực tế, kiểu như định hướng giao ờ, hay là giao tiếp trực tiếp nè, bởi vì người ta quen có Google rồi, có ChatGPT, có Messenger gọi, giờ hồi xưa là cứ muốn nói chuyện phải đi uống cà phê nói chuyện, hoặc là ít ra là có phải tốn tiền nhắn tin bấm bấm bấm. Giờ đây, giờ miễn phí rồi, cái gì cũng miễn phí rồi nên nhắn tin người ta đúng rồi, nên người ta nhắn hời hợt lắm. Vâng.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Đúng, đúng, đúng. Ừm, ừm. Ừm, đó, chính xác. Đó, thì, ờ, thì thì m mặt mặt tốt cũng nhiều mà mình thấy mặt xấu cũng hông có ít nha. Tại vì đại khái là cái công nghệ á là nhiều khi bạn cũng thấy có mấy cái vụ lừa đảo trên mạng này nọ, mình thấy nó cũng đúng hông? Phải có công nghệ thì nó mới có cái vụ giống như lừa chuyển tiền hay là lừa đi lừa bạn giống như mấy cái tin giả này nọ thì nó cũng làm cho cái mình, kiểu, ưm, dễ tin vào những cái tin giả hoặc là, giống như, mình dễ bị người ta lừa á. Hổng biết bạn có mấy mấy cái vụ mà bị lừa chuyển khoản này nọ hông? Có nghe hông? Thì mình thì mình nghe mấy cái vụ đó nhiều á. Ừ.
Ừ, vâng. À, à, vâng. À. À, vâng. <chuckles> Có. <chuckles> Có. <chuckles>

Ôi! Đúng, thì, ờ đúng, thực sự mình, buổi mới mỗi lần buổi buổi sáng mình thức dậy, mình phải cầm điện thoại liền à. Ừm, đấy.
Ừm, ừm. Đúng rồi, kiểu giống như, ờ, kiểm tra email coi bữa nay là chuyện gì xảy ra hoặc là lên trên mạng xã hội coi, kiểu giống như đúng rồi, lướt Facebook, kiểu, phải coi cập nhật tình hình thời tiết, đúng hông? Này nọ vậy đó. Thì mình thấy cái việc mà có sử dụng điện thoại á, ờ, thì nói chung á là cái nào mình thấy nó cũng có xe mặt tốt và mặt xấu nhưng đa phần khi mà với cái thời đại công nghệ phát triển thì mình thấy là cái mặt tốt của nó cũng rất là nhiều, đúng hông? Kiểu giống như, nó giúp mình giống như là, ờ, thay vì hồi đó điện thoại á là mình phải trả phí, ví dụ mình muốn gọi ra nước ngoài mình phải trả phí, thì bây giờ iPhone nó có dịch vụ là gọi Facetime thì mình hông cần dịch trả phí nè, tiết kiệm thêm tiền, ừm.
Ừm. Đúng rồi, lướt Facebook, đúng rồi đấy. Đấy. Đúng. Vâng. À! Ờ, vâng. Ờ, à. Ờ, vâng, đúng rồi, đúng rồi đấy, rồi còn mẹt Messenger nữa. Khôi công nhận hay thiệt! Hồi 15 năm trước, hồi đấy mình còn mới có, ờ, cấp 1, ờ, thì, ờ, cái hồi đấy mình còn gọi điện gọi bằng sim ấy, cứ tốn tiền lắm mà vài năm sau, chỉ cần có tốn tiền mạng thôi mà vẫn gọi lúc nào chả được, không tốn đồng nào, hay thiệt!
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ, ờ. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng, chính xác, chính xác luôn. Đúng, với lại bây giờ bạn có thấy cái vụ mà chuyển khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng, thì bây giờ bạn muốn chuyển khoản lúc nào là bạn chuyển cái một, đúng hông? Hông có còn hông có còn phải đi ra ngân hàng rút tiền hay là cái gì nữa, mình chỉ cần nó ừm, đó, nó rút ngắn đúng rồi, chính xác. Ừm, ừm.
Đúng, được luôn, đúng rồi. Đúng rồi, đấy, đúng rồi. Kiểu như, không cần tiền mặt nữa, nhờ ô, đúng rồi, nó không cần tiền mặt, nhờ có công nghệ mà giờ cái cái cái công nghệ thanh toán không cần tiền mặt. Tính quét mã QR hay là Apple Pay, nói chung nó nó mạnh lắm, hay thiệt!
Ừm. Ừm, ừm, hiểu. Đúng, đúng rồi, thì nói chung là mình thấy công nghệ phát triển ra á, thì nó giúp cho cái cuộc sống của con người nó, giống như là, nó nó làm cho mình dễ dàng, tiện lợi hơn, đúng hông? Thay vì mình phải đi tới tận nơi để làm, giống như nói chung mình thấy có cái vụ là giống như gọi đồ ăn nè, bây giờ chỉ cần nằm ở nhà ngồi lướt lướt, lướt lướt là đồ ăn giao tới tận nơi, đúng hông? Giống như mua đồ quần áo này nọ cũng vậy, thì mình thấy nó cũng rất là tiện ha.
Ừm, vâng. À. Ừ, vâng. À!